ผมจะอธิบายความเริ่มต้น ความผูกพันไง คือ ณ จุดแรกคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบแมว ถูกต้องไหม เอาเขามาเลี้ยง ค่อย ๆ ดูแลเขาตั้งแต่แบบว่า เขาแบบ เรียกง่าย ๆ ว่าแบเบาะอะ ที่โดนแบบคุณแม่เขาทิ้งมาเนาะ คุณเลี้ยง คุณป้อนนม พาไปหาหมอ พาแบบว่า ดูแลเขาทุกอย่างจนแบบว่าเขาแข็งแรง โตขึ้นมา เนี่ยคือมัน
เอ่อ ใช่ครับ อือ ๆ อืม ครับ อา
มันขุก ผูกพัน มากอะเนาะ ไม่รู้จะบอกว่า อืม
คือ คืออย่างงี้ครับ คือพอเราอยู่ เหตุการณ์ไปเรื่อย ๆ เนาะ เวลาครับมันค่อย ๆ ที่จะเหมือนกับฟื้นฟู ผมเนาะ ในปัจจุบันนะครับ ก็ยอมรับนะว่าผมก็เหมือนกับมีการนำแมวตัวใหม่นั้นน่ะมาเลี้ยงแล้ว ในปัจจุบันนี้ก็ยังแบบเลี้ยงแมวได้ครับ แต่ผมรู้สึกว่าเราอะเปลี่ยนความคิดนะ จากเดิม จากแต่ก่อนที่เราเพิ่งเสียตุ่นไปครับ เราจมอยู่ในกับความเศร้าเนาะ อ่า เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลืมเขา เราอยากจะลืมเขาก่อนที่จะหาใครมาแทนน่ะครับ แต่ในปัจจุบันน่ะเรา เรามองอีกมุมนะครับว่า แทนที่จะลืมอะ แต่ว่าเรา เรารู้สึกว่าเขาอะ ตุ่นน่ะก็ไม่ได้หายไปจากใจเราหรอก แต่เราแค่แบบว่าไม่ มัน มันก็ไม่ เรา ม พยายามไม่หาตุ่นน่ะครับในแมวตัวใหม่ดีกว่า เรารักแมวตัวใหม่อะ แล้วก็ ม รักเขาแบบที่เขาเป็นเขา อย่างเงี้ยครับ อันเนี้ยครับก็แบบ เอ่อ สามารถอิงในลักษณะแบบ ของชีวิตจริงได้เลยเนาะ ผมก็เชื่อนะว่าถ้าเกิดตุ่นมองลงมา เขาก็คงแบบจะดีใจครับ ที่ผมมีความสุขได้ในทุกวันเนี้ยครับ ไม่ ไม่จมทุกข์ ไม่จมปลักกับเขาอะครับ อย่างเงี้ยครับ ผมก็มองอย่างงี้แทนนะครับ แล้วผมก็รู้สึกว่า เออ มันช่วยในการที่ว่า เอ่อ รับมือกับความกลัวเมื่อแบบต้องลืมสิ่งเดิมได้จริง ๆ ครับ
อ๋อ ครับ ๆ อ๋อ! โอเค อ้อ โอเค ครับผม ใช่ ๆ ๆ อันนี้ผมเห็นด้วยมาก ใช่ครับ ๆ อันนี้ดีมากเลย อื้อฮือ ครับผม โอ้ คุณสรุปได้ดีมากกับเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ย คือเหมือนว่า เหมือนเตรียมพร้อมมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับเนี่ย <chuckles> เป็นเรื่องราวที่ดีจริง ๆ ครับผม ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันกันนะครับ วันนี้สวัสดีเลยครับผม
สวัสดีครับ